อา โอ้โฮ พอพูดอย่างนี้ แล้วแบบเห็นชัด อืม
ครับ แล้วความบันเทิงอะไรต่าง ๆ ก็จากเดิม จากอดีตกับปัจจุบันนี้ มันก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับ เดี๋ยวนี้แบบว่า อะไรนะครับ ซีรีส์ก็มีให้ดูเยอะแยะมากมาย อา ใช่ เราก็จะได้ดูผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้เลย
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ หลาก หลายด้วย ค่ะ ค่ะ อืม แต่จริง ๆ ทางนี้เรามีลูกเล็กด้วยอะค่ะ เราก็ยังคงแบบว่ายังอยากจะปลูกฝังเขาให้เหมือนสนุก แล้วก็มี เอ่อ กิจกรรมทำโดยที่ไม่พึ่งเทคโนโลยีอยู่ด้วยอะค่ะ เพราะเรารู้สึกว่ามัน เนาะ มันระวัง ทุกอย่างพึ่งเทคโนโลยีมากไปอะ มันก็ เราว่า มีผลต่อพัฒนาการของเขาด้วย อย่างเงี้ยค่ะ เหมือนการดูแต่หน้าจอ อา ค่ะ อืม ใช่ แล้ว
อืม ครับผม ครับ ใช่ ให้เด็กบางอย่าง ทำอะไร ครับผม ครับอย่างนี้ ก็ทำให้บางอย่างเด็กก็ทำอะไรไม่เป็นด้วย เพราะว่ามัวแต่รอพึ่งเทคโนโลยีอย่างเดียว
ใช่ ใช่เลยค่ะ นี่พอเป็นเทคโนโลยีเอไอเข้ามาเนี่ย เราก็เริ่มเป็นห่วงเหมือนกันนะว่าแล้วต่อไปลูกเรายังจะต้องเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่า ลูกเราจะต้องแบบว่าอ่านหนังสืออยู่หรือเปล่า เพราะเหมือนเอไอจะทำให้ทุก ๆ อย่างเลยสรุปมาให้หมด หามาให้ได้หมด อย่างเงี้ย เขาตอบ ทุกอย่างได้หมดเลย อืม
ใช่ ถูกต้องครับ ใช่ แล้วเพราะว่า เดี๋ยวนี้เข้าห้องสอบ อ่า ก็ หรือว่า สั่งการ ทำการบ้านในห้องเรียน อะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็จะต้องยึดมือถือเลย เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหาคำตอบจาก
ค่ะ อือ ค่ะ ใช่
อา เทคโนโลยีไอ้พวกเอไอ อะไรพวกนี้ อินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยได้หมดเลย
เออ จากอินเทอร์เน็ต อืม ใช่เลยค่ะ เห็นด้วย แล้วก็พยายามอยากให้ลูกเขายังเห็นความสำคัญของการ เอ่อ มีหาความรู้ หรือว่าสนุกได้ โดยไม่พึ่งเทคโนโลยีอยู่บ้างอะค่ะ ยังอยากให้เขาแบบออกไปเล่นนอกบ้าน หรือว่าการออกกำลังกาย อะไรอย่างเงี้ย เราว่ามันก็ยังสำคัญอยู่นะ
ครับผม ครับผม ใช่ครับผม มันก็ยังสำคัญอยู่นะครับผม
อืม ค่ะ ใช่ เขา ต่อให้มี VR ที่แบบว่า เฮ้ย สามารถออกกำลังกายได้กับเพื่อนใน Virtual อะ แต่จริง ๆ แล้วการเข้าสังคมมันก็ยัง มันสำ
มัน ครับผม สังคมมันต้องมีครับผม เพราะว่า...เด็กจะอยู่ คนเราอาจจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ มันเป็นไปไม่ได้
อา ใช่ อืม ใช่เลยค่ะ ก็ทางคุณมีลูกหรือยังคะเนี่ย?
ยังครับผม ยังครับ แต่มีหลานแล้ว
อืม โอ้โฮ ถ้างั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ที่แบบว่าจะช่วยแบบว่าปลูกฝังหลานให้เขาอย่าเพิ่งแบบว่า ไปแบบจมอยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไปอะค่ะ

ใช่ครับผม แล้วอย่างเช่น โทรทัศน์เราสมัยนี้ครับผม ก็เป็น Touch Screen ก็มีนะครับ หรือว่าจะเป็นในส่วนของโทรทัศน์ที่เป็น อ่า
อืม ค่ะ อือ อา ใช่ ค่ะ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เลยด้วยก็มี อือ ค่ะ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ใช่ เราก็สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านจอโทรทัศน์ของเราเลยก็ได้ เราก็ดูหนังแบบว่า โอ้โฮ จอใหญ่ ๆ ได้เลย หรือว่าเราจะเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับ ทำอะไรสอน อา สอนนักเรียน อะไรอย่างนี้ครับผม เราก็สามารถใช้โทรทัศน์ อย่างเงี้ย รุ่นเนี้ยเข้าอินเทอร์เน็ตสอนได้เลย ซึ่งเราไม่ต้องมาแบบว่า เออ อะไรเลย จอใหญ่ ๆ เราก็สามารถให้นักเรียนดูได้ทั้งห้องได้เลย ไม่ต้องมาออยืนดูอาจารย์ที่ ที่หน้าจอคอมเล็ก ๆ มามุงกันให้แออัด ใช่ไหมครับผม
อืม ใช่เลยค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ อือ อือ ค่ะ อืม อา ใช่ ยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยี Broadcast ด้วย ก็คือจริง ๆ ไม่ต้องค่อยมาดูแค่จอเดียวก็ได้ เราแชร์กันไปเลย เพราะว่าเด็ก ๆ สมัยนี้ก็ต่างคนต่างมีโทรศัพท์เป็นของตัวเองแล้ว อา
ใช่ครับผม ใช่ มี ใช่ มีโทรศัพท์ มีแท็บเล็ตเป็นของตัวเองแล้ว ก็สามารถใช้ตรงนั้นได้เลยครับผม ก็อำนวยความสะดวกได้เยอะมากเลยนะครับผม
ใช่ อืม เห็นด้วยเลยค่ะ ซึ่ง ใช่ ใช่เลยค่ะ แต่มันมีอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันแบบว่าสะกิดเรานิดหนึ่ง ก็คือเหมือนพวกแพลตฟอร์มต่าง ๆ เงี้ยค่ะ เหมือนเขาก็จะมีโฆษณาคั่นบ่อย ๆ ถ้าไม่อยากมีโฆษณา ก็ต้อง เอ๊ย จ่ายเงินเพิ่ม หรือว่าอัปเดต Subscription เพิ่ม ซึ่งตรงนี้เรามองว่า โอ้โฮ นึกถึงสมัยก่อนอะ เราไม่ต้องจ่ายขนาดนี้ อะไรอย่างเงี้ย เพื่อจะดู อา
ครับผม ครับ อา ถูกต้องครับผม ใช่ ใช่ เราไม่ต้องจ่ายเลย ร ก็แต่ก่อนเรา ก็คือว่าไม่มีโฆษณามาคั่นเลย ดูอะไรก็ดูได้เต็มที่เลยนะครับ ด้วยยุคสมัยนี้ ก็คือว่าช่องทางนะครับหารายได้มันเยอะขึ้น ก็เลยมีช่องทางพวกนี้ออกมานะครับผม
ใช่ อืม อือ อืม ค่ะ อา ใช่ค่ะ มันเริ่มเหมือนเป็นแบบว่าธุรกิจมากขึ้น แต่ก็เข้าใจได้เนาะ เพราะว่ามันก็มาพร้อมกับความสะดวกสบาย แล้วก็คุณภาพที่ดีขึ้นตามมา อย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ครับผม ครับ ครับ อันนี้ก็จะต้องแลก กันมา อย่างหนึ่งนะครับผม อาจจะ ถ้าอยากสะดวกสบายมากขึ้น อาจจะต้อง เดี๋ยวนี้ก็อยากสะดวกสบาย ทำอะไรก็ต้องใช้เงิน
อืม ค่ะ อา ใช่ค่ะ

ฮัลโหล ค่ะ
อ๋อ ว่า ถ้า ถ้ากิน ถ้าพูดถึงตอนเนี้ย เดี๋ยว เดี๋ยวคงยังไม่ได้นอนแน่เลย อาจจะต้องไปเปิดรื้อตู้ เย็น หาอะไรทานแน่เลย
อา อา เข้าใจเลยค่ะ งั้นเราลองมาพูดกันเรื่องเทคโนโลยีความบันเทิงกันดีไหมคะ?
ดีครับผม ดี ๆ ๆ ครับผม ครับ อันนี้ อะ ครับผม เป็นยังไงบ้างครับของคุณ? ท ครับ ทำไมถึงชอบเทคโนโลยีแบบ อ่า
อืม อา ค่ะ เพื่อความบันเทิง
ใช่
อืม จริง ๆ อะเราว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวเนี้ย มันแบบว่าน่าทึ่งเนาะ มันทำอะไรได้หลาย ๆ อย่างเลย อย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเพื่อความบันเทิงเนี่ย ถ้าเรานึกถึงอย่างแรกเลย เรานึกถึงเป็นเรื่องของเกมอะค่ะ เพราะว่าเหมือนมันเป็น อ่า เรา ส เหมือนเรา เราได้ใช้จินตนาการ เราได้เหมือนกับว่า มี roleplay ได้แบบว่ามีการแบบอินกับบทบาทที่เราเล่น อย่างเงี้ยค่ะ
ครับผม ครับ อืม ครับผม ครับ อ๋อ ครับผม ครับ
อืม ใช่ เราว่า เดี๋ยวเนี้ย ภาพมันค่อนข้างจะเหมือนจริงด้วยเนาะ เวลาเล่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเหมือนเทียบกับสมัยก่อนน่ะ เรานึกถึง ง่าย ๆ เลย เราเล่นเกม Mario มาตั้งแต่เด็ก ๆ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเมื่อก่อน Mario อา ใช่ไหมคัด คุณทันเกม ไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่า? เครื่อง FR02 ไหมคะ?
อืม ครับผม ครับ <chuckles> ใช่ ๆ นึกออกเลย ทันครับผม ใช่ โอ๊ย เครื่อง เครื่อง Family นี่แบบว่า เป็นไรที่อึดถึกมาก
ถ้างั้นเราน่าจะรุ่นเดียวกัน ใช่ค่ะ อือ โอ้โฮ แสดงว่า เราก็น่าจะรุ่น ๆ พอกันนะคะ ถ้าทันเนี่ย <chuckles> ใช่ เหมือนเมื่อก่อนเราเล่น Mario นี่ คือเล่นยังเป็นแบบตอน 2D อะ ก็คือเป็นภาพแบบแบน ๆ อยู่เลย จนเดี๋ยวเนี้ยมันแทบจะเป็นแบบ โอ้โฮ คือ สามร้อยหกสิบ องศา 3D ใช่ค่ะ หมุนรอบตัว คือบอกตรง ๆ ว่า ตอนเล่นที่ เอ่อ พอเริ่มมาเล่น 3D อะ งงมากค่ะ เล่นไม่เป็น คือมันสับสนมากอะ เพราะเราชินกับการเล่น 2D มาตลอด อย่างเงี้ย
ครับผม อือ ครับผม ใช่ครับผม <chuckles> เป็น สามดี แหละ ใช่ อืม ครับ แล้วเคย เคยเล่นแบบ VR ไหมครับผม?
<clears throat> อ๋อ VR ไม่เคยเล่นเป็น Mario นะคะ แต่เคยเล่นเกมอื่น เราเคยเล่นเกม อา ค่ะ โอ้โฮ VR นี่ ต้องบอกเลยว่า เราอะเคยไปเลิง ลองเล่นที่บ้านเพื่อน แล้วติดใจมาก วันรุ่งขึ้นไปซื้อมาเป็นของตัวเองเลยค่ะ
ใช่ แต่เป็นเกมอื่น อืม ครับ